Thật ra thì ví dụ giả sử như ngày trước đấy, cái lúc mà mình mất phương hướng đấy, đúng không? Thì mình sẽ rất là hay thức muộn, bởi vì mình muốn kiếm tiền nhiều mà, mình thức muộn lắm, rồi xong mình cũng dậy rất là sớm luôn. Nói chung cả một cái ngày hôm đấy mình sẽ chỉ làm việc thôi, không nói chuyện với ai hết. Ờ, gọi là sao ta, cứ tập trung vào làm việc một trăm phần trăm công suất cả cái ngày hôm đấy của mình ấy. Nhiều lúc mình căng thẳng ờ, đúng, căng thẳng cực kỳ luôn á. Thế xong mình thấy, ờ
Ừm hứm. À há, ừm, đồng ý, đồng ý. À, hiểu, hiểu, hiểu. Ừm, ừm, ừm, làm cú đêm. Ừm, wow. Ừm. Wow. Ừm, nói chung là căng căng thẳng quá. Ừm. Nó kiệt kiệt quệ luôn á, mình thấy như vậy ờ, rồi sao bạn, bạn làm sao nè?
Ừ, nó thế là xong mình bắt đầu là mình thấy không ổn rồi, mình phải nói chuyện, mình phải giao tiếp xã hội hơn. À, đã thế mình lại còn làm, kiểu, làm online như thế này, đúng không? Không cần phải nói chuyện với ai hết, chỉ nhìn với máy tính thôi. Thế là có những lúc á, ờ, để để kể cho bạn nghe này, nhiều lúc mà mình đi ra ngoài đường ấy, mình nói chuyện với, ờ, kiểu, cô bán hàng thôi mà mình cũng không biết mình đang nói cái gì luôn. Mình phản xạ nó bị kém ấy, nó phản xạ kém vô cùng. Kiểu, ví dụ như là đúng rồi, lâu quá không nói chuyện á. <chuckles> Đó, không biết là có hiểu cái đấy không?
Ừm hứm. Không ổn, đúng hông? Ừm, đồng ý, đồng ý. Ừm hứm. Ừm, ừm. Wow, đúng, đúng, đúng. Ừm hứm. Ô kê, ô kê. Ừm, ừm hứm. À, à. Hả? Là sao? À, là lâu quá không giao tiếp, nên là nó bị ờ. Trời ơi, thiệt luôn á hả? <chuckles> Ờ, hông, hông, thì mình hông, hông hiểu lắm. Tại vì ờ, ờ, ờ, hiểu, hiểu, hiểu. Kiểu, không biết nói, mình nói gì mình không kiểm soát được cái ngôn từ của mình luôn, đúng hông?
Đó, nó nó nó tăng đến cái mức đấy luôn á.